Ay, pues, mira, te cuento de algo que me ha estado pasando, yo creo que desde hace un tiempo para acá, bueno, creo que, en general, pues, desde sí, sí, ya un poquito, eh, que es la verdad que me da a veces por comer, un poco por estrés, un poco por ansiedad, de todo, y luego, pues, obviamente me siento mal de haberme atascado ahí de un montón de cosas, eh, porque, pues, sí, muchas veces es justo porque tengo muchas cosas que hacer, y luego, pues, no sé, como que me entra esa cosa de de pues querer estar comiendo, estar picando algo, ¿no? Se pone ahí una botana o lo que sea. Y, sobre todo, me cuesta mucho trabajo comer saludable, <chuckles> entonces, pues, son ambas cosas, ¿no? Muchas veces, eh, pues, incluso, mm, aunque no tenga por ahí algo, pues, no sano, quizás como papas o así, aunque no tenga cerca, pues, me pongo a buscar otras cosas que no sean, pues, saludables para comer, y y, pues, la verdad es que, pues, sí me causa, ¿no?, e esa culpa incluso de, pues, estar comiendo, pues, más de lo que debería y cosas que no debería por esta sensación.
Comprendo lo que comentas, la verdad es que es algo, mm, es un problema más común de lo que tú te imaginas, el hecho de de o o comer, este no comer de manera saludable, o comer lo que sea que que encontramos. Esto es es parte de de del cuerpo, ¿no?, que que te pide de comer, pero vamos a ahondar un poquito más para poderte dar un buen consejo. ¿Cada cuánto te pasa? ¿Esto es algo que te pasa todos los días o es algo que nada más pasa, eh, de vez en cuando?
Ujú. <chuckles> Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Uy, pues, no creo que sea todos los días, pero sí pasa, por ejemplo, sobre todo cuando tengo cosas que hacer, como, eh, tareas por entregar, o sea, yo ahorita estoy en 2 diplomados, entonces, pues, estoy toda atareada con eso. Entonces, siento que quizás los días donde tengo más cosas por hacer es cuando me pongo más como con esa una idea de estar comiendo algo, o para distraerme en lo que estoy haciendo mis tareas, si me pongo ahí como, eh, con algo para comer al lado mientras estoy en la compu, mientras estoy haciendo eso. Entonces, pues, sí, luego, pues, yo creo que eso es como que l l principalmente cuando me da esta, te digo, esta ansiedad, porque es como de: "Ay, tengo muchas cosas que hacer", eh, y es cuando me doy cuenta, después de un rato, como de: "Ay, ya me comí tal cosa y no debí". Entonces, pues, eh, yo creo que esa es la situación donde más me pasa.
Claro. En ocasiones, el estar, este, ocupado, en este tipo de cosas, eh, como bien comentas. Tener 2 diplomados, no sé si aparte tengas familia, si aparte tienes trabajo, pues, es complicado, ¿no? El hecho de estar, como que, eh, tratando de abarcar todo, en un poquito periodo de tiempo, pues, siempre suele causar un poquito de de de estrés, y en ocasiones, pues a lo que hay a la mano, ¿no? Pero más allá de de esto, de de de algo escolar, este, ¿trabajas aparte de eso? Es, este, ¿por por algún tipo de problema emocional? como tristeza o algo por el estilo. Una situación que te mantenga triste. O por mera O sea, así como es la palabra, ¿no? Por mera gula, aburrimiento, o de comer algo.
Ujú. Sí. <chuckles> Sí. No, pues, mira, ahorita no no estoy trabajando, porque como estoy, te digo, en los diplomados, y luego, pues, estoy escribiendo mi mi tesina, eh, pues para ya poder titularme, es lo único que me falta. Em, pues, estoy ocupada con eso, ¿no? Y pues la verdad, es que no m no te no hubo tiempo para O sea, tengo trabajitos por ahí en internet, pero pues, nada realmente serio. O sea, n sí, no no es como que tenga una fuente de ingresos, así tan grande. Entonces, em pues, es más que nada, te digo, yo creo que, pues, justo el estrés escolar. En general, como que siempre en época de de escuela, es cuando yo más estaba toda estresada y todo eso. Entonces, como que en general, eh, siento que a mí, la escuela, es lo que me causa mucho estrés, ¿no? El tener que entregar tareas, trabajos y todo eso, es como de: "Ay no estoy soportando", ¿no? <chuckles> Entonces, pues, la verdad, es que, yo creo que esas épocas, son donde más me dan. Y, pues bueno, también, supongo que un poco de gula, porque es como o sea, ya puedo quedarme aquí haciendo, pues mis cosas sin ir a la cocina, y buscar cosas. Pero, pues sí, de de repente digo: "Ay, pues voy a ver qué hay", ¿no? Y, o sea, no es como que no tenga m que o sea, no me da hambre en general, ¿no? O sea, porque ya comí quizás, pero aún así me gusta tener como cosas ahí, por comer. Como te digo, sobre todo, como de comida chatarra, así. <chuckles>
Oye, y y es lo que te iba a preguntar a continuación. O sea, es más, cuando comentabas al principio que era de de comida que no es saludable, quizá no sea tan saludable, pero con nutrientes y que te aportan nu nutrientes, calorías, carbohidratos y demás. Pero, ¿qué tipo de comidas son? O sea, si es más chatarra, o sea, más más. ¿Cómo qué será? Eh, algún tipo de b de de alimento grasoso, dulces, ¿más de qué tipo de chatarra?
Ujú. <chuckles> Ujú. Pues sí, yo creo que, bueno, en general siempre es luego lo que hay de comer. Entonces, por ejemplo, luego hay carne, ¿no?, de, este, pollo o res o algo así. Este, que bueno, es que fíjate que yo hace un tiempo estuve yendo al nutriólogo y a mí me prohibieron muchas cosas porque, pues, sí, este, mi mamá me dice: "Es que tú eres carnívora", ¿no? <chuckles> Entonces, me gusta mucho la carne de cualquier tipo. Entonces, eh, la verdura es lo que a mí me cuesta un montón y, pues, ll luego, pues, mi mamá hace, ¿no?, para, pues, comer mi papá y ella. Entonces, pues, sí, eh, mm, es comida que quizás yo no debería comer, te digo, como que tengo que estar más regulada en ese sentido, pero, pues, luego veo que hay y digo: "Ay, agarro", ¿no?, ahí cuando hace, no sé, salchichas preparadas o algo así, ¿no? O longaniza, eh, o algo así, y es como de: "Ay", o carne, te digo, así como bistec y todo esto preparado, es como de: "Oh, qué bendición", ¿no? <chuckles> Y agarro Sí, sí, sí.
Sí, la verdad es <chuckles> Eh, la bueno, la verdad es que ahorita con lo que comentas de lo de las verduras es el es el cucu de muchos, ¿no? De muchas personas, es un alimento muy, pero muy difícil de de de comer, y por supuesto que cuando pones en una balanza o como verduras o como carne, pues, yo creo que no hay que ser militar ni matemático para para darse cuenta cuál es cuál es la que se prefiere. Oye, ¿y has intentado hacer algo anteriormente para evitar esto? ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Recaíste? A ver, cuéntame una experiencia.
Un, pre Sí. <laughs> Oh, sí. Uy, pues mira, te digo que fui al nutriólogo, eh, y digo, bajé 10 kilos, ¿no? Eh, ahí lo que me costó más, fue adaptar mis horarios de sueño. Y, pues, sí pude adaptarme, ¿no?, un poco a la comida. La verdad, es que me acostumbré a comer la sopa de verdura, todos los días. Eh, pero después de que dejé de ir, porque como que me estanqué, justo por esta situación de que nom no adaptaba mis horarios de sueño. Eh, ya empecé otra vez a comer, <chuckles> co como antes. O sea, ya no me atascaba igual, pero ya no comía, pues, tanta verdura como me habían dejado antes. Y volví a comir A comer más carne y todo eso. Y sobre todo, te digo Por ejemplo, yo si no veo chatarra en mi casa, o sea, como papas o galletas, y eso, pues no me lo como. Pero pues, luego mi papá, pues trae, y es como de: "Ay, ya no traigas, porque si no, me la como". Entonces, pues ya este Luego veo que trae, y es cuando sí me ata me atasco de eso, ¿no? Ayer trajo papas y todo eso, y fue como de: "Ay, pues en lo que acabo mis cosas". Pues, me me las voy a comer, ¿no? <chuckles> Y pues sí, eso hice. Y después, ya fue como que esa culpa de: "Ay, no debí. Ya me atasqué un montón, de un montón de cosas". Y es como Sí, me entra como que te digo, esa sensación, eh, pero pues ya después de <chuckles> de que me lo comí. Y es como: "Oh". Sí.
Ya, ya, ya. Ya después de que lo hiciste, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, y es Y yo entiendo que pueda llegar a ser a ser frustrante, ¿no?, esa parte. Aquí lo que yo te recomendaría, pues sería que empezaras a buscar algún tipo de de estrategia, eh, para, pues, reducir, ¿no?, el el consumo de estos productos, aunque sea a corto plazo, ¿no? Quizá puedes intentar, e el e el el mito, ¿no? De de Internet, de que, si se te antoja algo así medio grasoso, medio chatarra, un vaso de agua y se te quita el antojo. Quizá pudieses, em, buscar, ¿verdad? Optar por algún tipo de snack saludable. A lo mejor unas zanahorias con chile y limón, jícama, pepino, ¿no? Que al final, saben rico y y y no te sientes, este, culpable por porque sea una comida que pueda llegarte a hacer mal. Quizá, también empezar en tus comidas, a agregar Eh, a identificar. Que tú identifiques al alguna verdura, que sí te guste, que sí creas tú, que puedes que puedes, este, soportar. Y quizá, empezarla a agregar, ¿no?, a tu a tu rutina, a tu dieta, para que de esta manera, pues tu cuerpo vaya empezándose a a acostumbrar. Y que de esta manera, esas verduras, pues cumplan, ¿no?, con el objetivo de de nutrir, y que no te de tanta hambre. Este, no te de tanta hambre por por por no comer lo suficiente. Lo otro, sería tratar de alejarte de Lo más alejado de de de tu cuarto, de tu gaveta, lo que son las golosinas, o este tipo de comidas, que que que que comentas. Y tratar de de armar bien tus tiempos. A lo mejor, en vez de estar totalmente metida, 5 horas estudiando algo, este, todo en tiempo y con comida ahí a la mano. Quizá puedes optar por: "Voy a estudiar 2 horas y me salgo a distraer, a respirar 5, 10 minutos, y regreso, ¿no? Que encuentres una pausa, para hidratarte, a lo mejor para un snack saludable. Y de esta manera, pues ya no tendrías esta sensa Esta necesidad, ¿no?, de urgencia de comer alguna alguna de estas comidas. Quizá te pueden servir. Serían mis recomendaciones y lo que yo te sugeriría. ¿Cómo ves?
Ujú. Mm. Sí. Mm. <chuckles> Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí, la verdad es que me parece muy bien porque, pues, digo que la verdad me cuesta mucho trabajo. Fíjate que, pues, en realidad la verdura, o sea, no es como que me dé de guácala o algo, ¿no? O sea, sí me la puedo comer bien. Eh, el problema es que, pues, sí, ¿no? Como b bien dijiste hace rato, lo pongo en una balanza y, pues, obviamente prefiero, pues, la carne y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que así como lo planteas, pues, sí voy a intentar, pues, tener preparados de por sí ya como que, eh, no sé, verd eh, zanahoria picada, ¿no? Jícama picada para que, pues ya cuando me entre esta necesidad de estar comiendo, pues ya como de bueno, agarro eso, ¿no? Y ya me lo traigo y ya me pongo, pues a seguir con mis cosas y, pues, comer eso, ¿no? Que, pues, me va a hacer mejor, que, pues, otra cosa, ¿no? Más menos saludable.
Claro. Por supuesto. Claro que sí. Ya notarás ya notarás lo que son los cambios, en en en en cuanto empieces tú, con con esos nuevos cambios eh, vas a empezar a notarlos. Y seguro te vas a sentir mejor, yo sé que tú puedes.
Sí. Ujú. Sí, la verdad es que, pues sí, es lo que voy a empezar a hacer, pues ya, a partir de, pues intentar de nuevo de esta semana, pues ya poder, pues tener una mejor dieta y sobre todo para no sentirme también, pues mal, ¿no? De haber comido esas cosas. De verdad, te agradezco muchísimo, pues por haberme escuchado, eh, contarte, pues esta situación y por los consejos que me diste. Eh, los voy a tener muy en cuenta.
No tienes nada de qué agradecer. Sabes que aquí estoy para apoyarte y, pues bueno, mucho éxito. Y vas a ver que lo vas a lograr.
<chuckles> Te agradezco mucho, hasta luego.